Bạn ơi, mình đang rất là buồn với lại là tủi thân luôn nè, tại vì á mình với lại người yêu cũ 5 năm của mình á, là tự nhiên là tụi mình phải có chia tay với nhau nè, xong, ờ, rồi á, khi mà mình đang cái trong giai đoạn chữa lành của mình á bạn, cái tự nhiên mình nhìn lại những cái đồ vật cũ mà gắn với kỷ niệm hai đứa, cái tự nhiên á nha, bao nhiêu ký ức nó lại cứ ùa về với mình luôn, rồi mình nó cũng khá là khó khăn trong cái việc là xử lý những cái cảm xúc này luôn á.
Ừm, ô kê, mình hiểu nè, nói chung á là ai mà khi mới chia tay á, thì cũng đều trải qua cảm giác buồn, xong rồi cái nhìn vật nhớ người giống như bạn hết trơn á. Nhưng mà, cho mình hỏi là hai bạn á, chia tay bao lâu rồi?
Tụi mình mới chia tay á, cũng được cỡ 3-4 tháng thôi bạn ơi, nói chung là cũng hổng có quá lâu đâu, nhưng mà á, về cái việc là tụi mình quen nhau á, cái đồng thời đó cũng phải là 5 năm mấy rồi đó, thì có khoảng thời gian chia tay ờ, quen nhau khá là lâu từ cái thời sinh viên tới lúc mà tụi mình đi làm luôn. Nhưng mà, kiểu, giống như là, tụi mình quen nhau lâu như vậy á, mà có những cái mâu thuẫn mà hổng có thể giải quyết á bạn, kiểu, giống như á là, kiểu như, bạn đó thì bạn đó cứ muốn là về quê lập nghiệp, còn mình thì mình muốn ở thành phố phát triển hơn, thì tụi mình nó lại hông có thống nhất được trong, gọi là, cái định hướng tương lai á. Mà á nha, đứa nào cũng cố chấp giữ quan điểm của bản thân luôn, hổng có ai nhường nhịn đối phương hết, xong á tụi mình lại có những cái cuộc cãi vã rất là to luôn, tại vì á ai cũng muốn là bảo vệ bản thân mà, nên là như vậy á nha, cuối cùng á, là mình thấy là tụi mình hổng có được tiếng nói chung á bạn, cái cuối cùng á, là tụi mình quyết định chia tay luôn, mình buồn lắm luôn á.
Ừm. Ừm, mình hiểu là bạn đang rất là buồn luôn nè, nhất á là khi mà hai người, gọi là, đã quen nhau trong một thời gian rất là dài như vậy luôn. Vậy thì chắc hẳn là trong cái khoảng thời gian quen nhau đó thì hai người cũng đã có với nhau rất là nhiều kỷ niệm đẹp ha?
Ừm, chắc chắn nha, rất là nhiều kỷ niệm đẹp nè. Tại vì á tụi mình cùng trải qua những cái thời sinh viên mà bạn, 4 năm đại học luôn. Từ cái thời mà tụi mình còn khó khăn nè, rồi từ cái thời tụi mình á hổng có tiền á, tặng nhau những cái ly trà sữa hay là cái bữa ăn nè. Sau khi mà tụi mình lại có điều kiện hơn là bắt đầu có đi làm thêm nè, hoặc là đi làm á, thì bắt đầu tặng cho nhau những cái món quà giá trị hơn nè. Quan trọng á nha, tụi mình đồng hành với nhau từ cái thời nghèo khó luôn, tới khi á mà kinh tế có vẻ là cũng đã đỡ hơn một chút rồi á, mà tự nhiên có những cái lý do mà hổng có thể dung hòa nè, khiến cho hai đứa mình phải chia tay nhau á bạn ơi!
Ừm. Ừm, mình nghe cũng cảm thấy rất là buồn cho bạn luôn á. Nhưng mà rồi không biết á là, ờ, bạn có những cái món quà kỷ niệm nào của người yêu á mà bạn vẫn còn giữ cho đến bây giờ và bạn cảm thấy rất là nhớ mỗi khi mà nhìn nó hông?
Ừm. Có nha, để mà nhớ những cái, ờm, món mua đồ mà mình giữ lại của người yêu cũ á thì chắc là mình nhớ 2 món nè. Thứ nhất á là một cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ đó là mình nhớ là cái thời đó là tụi mình còn nghèo á, cái xong á tự nh lúc đó là để mà tặng nhau một cái món đồ mà cái đồng hồ đó cũng khá là giá trị á bạn, so cái với thời sinh viên á. Thì mà để mua được cái món đồ đó đó thì bạn trai của mình á, gọi là, đi làm thêm rất là nhiều luôn, rồi á nha, kiểu như là, dành dụm, dành dụm, tích góp á, để có thể là mua tặng mình cái đồng hồ nhân cái dịp là sinh nhật của mình luôn. Cái xong mình thấy á, wow, kiểu như là, cái người bạn trai này nè quá là, gọi là, thương mình á. Vì mình mà người ta có thể là đi làm thêm nhiều hơn nè, rồi á, kiểu như là, cố ăn ít hơn hoặc là ít mua đồ cho bản thân hơn á, để mà có thể là mua cái món quà là cái đồng hồ đó cho mình, khiến cho mình là cực kỳ cảm động luôn nha. Còn một cái món nữa thì mình nhớ là cái cái sợi dây chuyền đó bạn, hình trái tim. Thì cái sợi dây chuyền đó đó là nhân kỷ niệm là 5 năm tụi mình quen nhau á. Thì khi mà lúc đó là cũng có điều kiện hơn một chút rồi, nên là sợi dây chuyền ảnh tặng mình á thì cũng có một giá trị cũng hơi cao hơn so với cái đồng hồ ngày xưa, với lại là nó lại dịp kỷ niệm là 5 năm nữa. Thì mình thấy á nha, ờ, cái món đồ đó mình đeo mỗi ngày luôn tại vì rất là hợp gu của mình nè, với lại mình thấy nó rất là đẹp nha, mà cái giá trị nó cũng cao nữa, nên là mình đeo nó mỗi ngày luôn. Nhưng mà á, khi mà nhìn vào nó thì mình cảm giác cũng khó chịu lắm bạn ơi, kiểu như, mình cứ nhớ về á.
Ừm. Cảm động lắm luôn á ha? Ừm. Ừm. Ừm, có nghĩa là những cái món quà đó cũng là những cái món quà, gọi là, ờ, vừa mang giá trị vật chất kìa, mà cũng vừa mang giá trị tinh thần cho bạn luôn ha? Kiểu như là mấy món món quà và trong cái khoảng thời gian yêu nhau nè, trong cái lúc mà, kiểu như mà, còn khó khăn ấy, nhưng mà người bạn trai của bạn thì vẫn, gọi là, cố gắng từng ngày để tặng quà cho bạn. Vậy thì không biết bây giờ đó bạn có còn hay xài những cái món quà đó hông?
Ừm. Ừm. Ừm, bây giờ hiện tại mình vẫn đeo cái đồng hồ nè, với lại mình xài xài cái sợi dây chuyền á là mỗi ngày luôn. Ờ, cái sợi dây chuyền đó như như mình nói á là bạn trai mình cũng mới tặng gần đây trước khi tụi mình chia tay vài tháng thôi. Thì á, mình thứ nhất là sợi dây chuyền đó r khá là có giá trị á, với lại thứ hai á là mình nói là mình rất là hợp gu mình. Kiểu như là, để mà lựa cái món đồ yêu thích của mình á bạn, kiểu, nó cũng khá là khó khi mà có món đồ đó mình thấy là mình mặc với bộ đồ nào mình c cũng thấy đẹp hết trơn á. Rồi mình thấy là nó lại hợp với mình, kiểu như, mình mặc mình đeo vô á, mình thấy mình xinh hơn hẳn, mình tự tin hơn hẳn luôn, thế là mình phải đeo mỗi ngày luôn. Nhưng mà nhiều khi nhìn vào cái sợi dây chuyền đó đó, thì mình vẫn cứ nhớ về, kiểu, người yêu cũ nè, rồi mình nhớ về cái ngày mà cái buổi lễ mà kỷ niệm 5 năm á bạn, xong rồi tụi mình ngồi bên cái bàn có những cái nến nè, rồi người yêu mình á đi ph ra phía sau, đúng hông? Người yêu mình đeo cho mình cái sợi dây chuyền đó đó, kiểu như là bao nhiêu ký ức tốt đẹp ùa về luôn. Còn đối với cái đồng hồ á nha, thì hiện tại là cái đồng hồ mình cũng hổng có đeo thường xuyên nữa nhưng mà tần suất chắc cũng phải là 3-4 lần mỗi tuần. Thì á, cái đồng hồ đó thứ nhất á là hiện tại nó còn bền, thứ hai là, kiểu, nó có cái màu hơi, kiểu, vintage á, thì mình thấy cái đó, kiểu như, thời gian dài thì nó vẫn hông có bị cũ nè. Với lại một phần á là khi mà mình mình nhớ về cái thời mà, à, người yêu cũ của mình á, ờ, kiểu, cũng cố gắng cố gắng làm lụng vất vả để mà mua cho mình á, cái mình nhớ về kỷ niệm xưa rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu cái cảm giác của bạn nè, thật ra á khi ai mà khi yêu chia tay á, đặc biệt á, là khi mà mới chia tay như bạn á, thì, ờm, giống như là những cái đồ vật cũ á, nó còn cũng còn khá là nhiều kỷ niệm luôn đó. Vậy thì không biết là bạn có nghĩ là cái việc, ờm, giữ mấy cái cái món đồ này á, liệu nó có ảnh hưởng lâu dài tới, a, cuộc sống của bạn hông? Hoặc là có ảnh hưởng gì khác đối với những cái mối quan hệ sắp tới, chẳng hạn như là sắp tới mà bạn có người yêu mới đó, rồi người ta biết về những cái món đồ này thì bạn nghĩ làm sao?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra là nó có ảnh hưởng mà như mình nói á, nhiều khi là mình, kiểu, cũng đã cố quên đi, có những cái giai đoạn là mình cảm giác là, ờ, kiểu như, cảm xúc của mình á, nó dần nguôi ngoai, dần nguôi ngoai rồi, nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái món đồ đó đi, cái mình lại nhớ về những cái kỷ niệm đẹp bên nhau nè, cái mình cảm giác rất là nuối tiếc luôn. Và mình muốn á, kiểu như là, muốn nhiều khi á nha, còn muốn níu kéo lại cái mối quan hệ luôn á, tại vì mình cứ nghĩ về những cái điều tốt đẹp thôi, mà còn những cái điều tiêu cực á, mà lúc trước lý do tại sao tụi mình chia tay á, thì mình lại hông nghĩ tới. Rồi á nha, khi mà mình cứ, a, làm như vậy á, thì những có những cái người khác, kiểu như, có ý định tìm hiểu mình hoặc là người ta muốn kết bạn với mình á, thì mình lại nhớ về, à, cái món đồ này là người yêu cũ mình đã vất vả như thế nào nè, nếu mà tặng cho mình á, khi mà nh nhìn những cái món đồ đó nha, thì á, mình chắc chắn là hổng có thể buông bỏ được luôn, kiểu, buông bỏ quá khứ nè, nên là bây giờ á, mình muốn là tìm cách làm sao á, để có thể là mình buông bỏ những cái món đồ này á, để cho mình hổng có nhớ ng về người yêu cũ nữa bạn. Thì bạn có thể là cho mình thêm vài lời khuyên được hông?
Ừm. Ừm, ô kê nè, mình hiểu cảm giác của bạn ha. Nói chung á là bây giờ á là, ờ, đôi khi đã chia tay rồi, còn cái việc mà yêu hay là, ờ, không yêu nữa thì cũng không biết, nhưng mà nơi bây giờ nói chung là cái tình huống của bạn á là, kiểu như là, nhìn nhìn vật là nhớ người, đúng hông? Thì bây giờ mình có một cái số cách để mình nói cho bạn, thì bạn có thể thử áp dụng coi làm sao ha. Bây giờ đầu tiên á, thì bây giờ bạn có thể là bạn nhận biết cái cảm xúc ngay bây giờ của bạn, đó, bạn gọi tên đúng cái cảm xúc là bây giờ khi mà nhìn những cái, ơ, đồng hồ nè, hoặc là nhìn cái dây chuyền đi, thì cái cảm giác trong bạn về người yêu cũ là gì? Là nhớ ảnh, hay là cảm thấy buồn bởi vì những cái kỷ niệm cũ quá là đẹp đi? Hay là bởi vì bây giờ là, ờ, bạn, gọi là trong bạn có một chút, gọi là, ghét ảnh, bởi vì, ừm, tự nhiên là, à, đã quen nhau lâu như vậy rồi mà bây giờ ảnh với lại bạn lại chia tay? Thì trước hết bạn cần nhận biết rõ cái cảm xúc của bạn ngay lúc này là cái gì, thì sau đó bạn mới có thể ờ, bạn tìm ra được nguyên nhân rồi thì bạn mới thể tìm ra được cái giải pháp để mà bạn buông bỏ những cái thứ đó.
Đúng rồi. Ừm, ô kê. A. Ừm. V có nghĩa là đầu tiên mình phải nhìn nhận cảm xúc, đúng hông? Thì cái việc nhìn nhận xúc á thì chắc chắn là cảm xúc mình sẽ có những cái lúc vui nè, vì nhớ những kỷ niệm đẹp nè, còn có lúc buồn á, về nhớ về những cái lâu lâu về những cái lý do chia tay á, về những cái lần cãi vã nè. Rồi nha, cảm giác, kiểu, hối hận á, là hồi xưa á, tụi mình tại sao á, tụi mình lại, ờ, hông có cố gắng vì nhau đi, mà lại chọn cái quyết định chia tay á bạn. Nói chung là cũng khá là nhiều cảm xúc hỗn động luôn, đúng hông? Chắc là mình sẽ thử là mình sẽ nhìn nhận lại vấn đề coi, để mà tìm cái cách giải quyết tiếp theo, đúng hông? Vậy thì á nha, hông biết tiếp theo mình nên là xử lý như thế nào ha bạn?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, sau khi mà bạn đã gọi tên được cảm xúc như vậy rồi á, thì bây giờ thì bạn có thể gọi là, ờ, tập xử lý cái cách xử lý đồ vật theo cái mức độ mà lưu trữ. Ví dụ như là, ờ, đối với cái những cái đồng hồ hay là những cái dây chuyền á, thì bạn hạn chế sử dụng nó đi, đó, bạn có thể là cất vào một cái cái hộp, rồi bạn, ờ, bỏ vào một cái góc, ơ, một góc nào đó mà bạn khó thấy á, để bạn, ờ, đừng có hay lấy ra xài nữa. Ví dụ như bạn nói là, bởi vì nó quá là hợp với lại bạn á, quá là hợp với phong cách của bạn, thì bây giờ, gọi là, bạn thử, ơ, đi, <chuckles> gọi là, đi mua lại một cái, ơ, giống như vậy đi, tại vì khi mà bạn cứ giữ những cái đồ vật bạn không có buông bỏ được á, thì bạn sẽ cứ nhớ đến người yêu cũ hoài thôi, và cái hệ quả đó là bạn sẽ khó mà mở lòng cho những cái mối quan hệ mới nữa. Và đặc biệt nếu như mà khi mà bạn tiến tới một cái mối quan hệ mới và người ta lại vô tình biết được là bạn vẫn còn, ờ, lưu giữ lại những cái, ờm, đồ cũ á, đôi khi người ta cũng sẽ chạnh lòng một chút xíu đó.
Ừm. À. Ừm. À. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, công nhận á nha. Thì á, công nhận là khi mà mình cứ giữ đồ cũ như vậy á, thì chắc chắn là người đến sau người ta sẽ thấy chạnh lòng, đúng hông? Thì như bạn nói là mình có thể là lựa những cái đồ vật thay thế cái đồ vật đó, hoặc là mình cố gắng là mình cất đi những cái nơi xa tầm mắt đi, để mình hông có thấy á thì mình sẽ hông nghĩ tới cái việc là dùng, đúng hông? Thì mình thấy cũng khá là hay luôn. có thể là mình ra cửa hàng mình tìm theo những cái mẫu là, đang gọi là, đang xu hướng hiện tại coi để coi bản thân là có thể thử được hông, hoặc là nhiều khi á nha, thử xong á mình còn thấy là hợp hơn cả những cái đồ vật cũ luôn. Cách này rất là hay nha, để mình thử coi sao. Vậy bạn gợi ý thêm cho mình thêm một cách nữa ha.
Đúng rồi. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. Chính xác luôn á! Ừm. Ô kê nè, để mà cho bạn dễ, gọi là, cất những cái thứ đó vào một góc nào đó, thì bạn cũng có thể, ưm, nghĩ đến những cái lý do mà bạn chia tay nè, bạn đừng có nhớ hoài về những cái kỉ niệm đẹp đi. Ờ, bạn nghĩ đến những lý do là những cái lần cãi vã nè, rồi những cái lần mà hai người giận nhau, nói chung là nghĩ đến những cái lý do mà tại sao hai bạn lại chia tay, nghĩ nhiều đến những cái kỷ niệm buồn ấy. Vậy thì lúc đó là bạn cũng sẽ dễ dàng buông bỏ những cái món đồ đó hơn và dễ dàng cất đi những cái món đồ đó hơn nữa đó. Ừm.
À. Ừm. Có nghĩa là mình sẽ suy nghĩ, mình đừng nghĩ về những ký ức tốt đẹp quá, tại vì nghĩ về nó thì chắc chắn là mình hông có thể buông bỏ, đúng hông? Thì mình sẽ nghĩ về những cái lý do chia tay đi, đúng á nha. Khi mà nghĩ về lý do chia tay thì mình có thể nghĩ lại là, à, là tụi mình không có thể là bước tiếp được, nên là mới dừng lại như vậy, chắc chắn nha, mình sẽ ghi nhớ cái cái, gọi là, cái mẹo này của bạn nha, để mình sẽ thử áp dụng vào một cái thời điểm phù hợp ha bạn. Vậy thì hổng biết nha, bạn còn thêm những cái mẹo nào nữa hông ha?
Đúng rồi. Khó lắm. Ừm. Ô kê nha, ngoài ra á thì nếu mà bạn, ng gọi là, muốn lưu giữ lại một cái kỷ niệm nào đó trước khi mà bạn bỏ nó vào một góc riêng á thì bạn có thể viết ra một cuốn nhật ký, ghi lại những cái, a, thứ những cái kỷ niệm liên quan đến món đồ đó. Đó, xong rồi sau đó nha, bạn sẽ chụp ảnh lại, đó, chụp ảnh lại những cái đồng hồ hoặc là chụp ảnh lại cái dây chuyền, rồi bạn lưu lại vào trong cái album ảnh của bạn á. Sau đó thì bạn gom hết những cái đồ đó, bạn bỏ vào một góc phòng giống như là mình nói nè. Hoặc là đôi khi á là nếu mà bạn đã cảm thấy sẵn sàng buông bỏ rồi thì bạn cũng có thể bán hoặc tặng lại, đó, như vậy cũng ổn đó, ừm.
Ừm. Ưm, ừm. À! Ừm. Ha, ừ. À, có nghĩa là khi mà cảm xúc của mình đã dần nguôi ngoai, đúng hông? Thì mình có thể là thay về lưu giữ cái đồ vật trực tiếp luôn thì mình có thể là giữ điện thoại đi giữ bằng hình ảnh điện thoại đi, để ví dụ như mà mai mốt mình có quá là nhớ đi thì mình vẫn có cái để mình mở ra xem, đúng hông? Thì cách đó cũng một cách rất là hay luôn để giảm cái cảm giác là nuối tiếc á bạn, chắc là mình sẽ cố gắng là thử áp dụng coi sao ha. Hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều luôn về những cái lời khuyên mình thấy có vẻ là khá là dễ áp dụng á, mình sẽ thử ha!
Đúng rồi. Ừm. Ô kê, mong là bạn sẽ dễ buông bỏ được những cái đồ vật đó nha. Bye bye.